Hola. Oye, eh, ¿qué crees?, que hace hace poco y, tristemente, pues, fue el aniversario de, pues, luc luctuoso de mi papá. Él falleció en noviembre del año pasado, apenas lleva 1 año de de fallecido, y, pues, es triste porque realmente me me pegó más de lo que yo esperaba porque, pues, al final, o sea, yo dije: "No, ya me siento mejor, todo bien y bla, bla, bla, bla", pero, pues, al final no. O sea, al final sí me me dio, me me traicionó el sentimiento, sobre todo porque, pues, ese día coincidió que yo estaba con mi hermana y, pues, fue así de: "No, pues es que hoy hace un año, pues, estábamos velándolo". Él tuvo un accidente, de hecho, murió murió en Acapulco, <chuckles> eh eh, lo se lo tragó el mar, eh, y, pues, estábamos como viendo esto y y lo lo que lo que estuvo, y, pues, realmente yo yo me sentía bien. Me sentía muy bien, pero, pues, él
Ujú. Okey. Ah. Lo siento. Ujú. Claro. Ujú. Oh. Oh. Ujú.
Pero, pues sí. No no no fue tan sencillo, como pasar ese día.
Ujú, no, sí, y y es completamente válido, ¿no? O sea, esa parte que usaste, ¿no? De que, te traicionó el sentimiento, pues, 1 año es algo aún muy reciente, ¿no? Especialmente cuando, pues, no has, este, no has, mm, no digo que no has podido superarlo, pero cuando no trabajas, ¿no? Estas emociones, ¿no? Por esta parte, ¿no? De que tengas miedo a sentir, ¿no? Porque es completamente válido sentir esta ausencia, ¿no? Y y forma tal vez, ¿no? Trágica también como pasan las cosas, este, ah, e es difícil, ¿no? Y y es difícil nombrar esas emociones y sentir esas emociones y de repente te encuentras haciendo muchas cosas para evitar sentirlas y eventualmente, pues, te te alcanzan, ¿no? Y es como dices, ¿no? Te traicionan las emociones, pero, pues, por eso mismo hay que empezar a a lidiar con estas emociones para que las puedas manejar mejor, aunque, pues, va a doler, ¿no? La ausencia de un padre, pues, duele.
Claro. Claro. Bueno. Así es. Claro. Sí, claro. Y es que, pues mira, o sea, fue como un cúmulo de de emociones, porque, tal cual. O sea, tuve que recordar todo lo que ocurrió ese día, desde que me desperté, estuvo O sea, él Y aparte que murió 3 días antes de su cumpleaños.
Ujú. Sí. Ah, vaya. Qué triste.
Entonces pues, fue muy triste, porque te digo, él fallece allá, y nosotros estábamos aquí. Y pues, me hablan a las 9 de la mañana. Me habla un un este, un amigo que yo ni siquiera conocí, un amigo de mi papá que yo no conocía. Dice: "Oye, es que necesito hablar contigo". Me fue a buscar a mi casa, y todo. Y yo así de: "pues ¿Qué pasó?", ¿no? Y yo así de: "¿y usted quién es?". Y pues, entonces me me da la noticia. Y yo tengo que hablar con la con la Licenciada, allá en el, eh, allá donde murió. Y pues, yo encargarme de decirle a toda la familia, a su mamá, a su mis tías. Eh, pues, a mi hermana, a mi mamá. Fue así como que
Ujú. Ujú. Okey. Sí, sí, sí. Ujú. Claro. Ujú.
pues, darles esa noticia. Y pues, ahora que que volvió a pasar Bueno que que llegó el día. O sea, pues, recordé todas esas sensaciones, y sí fue como de ¡Ay! Un dolor en el pecho muy extraño. Porque pues, no no es algo que esperas. Y mira, yo no me Sí me cuesta trabajo hablarlo. La verdad sí, sí, soy un poco Con mis sentimientos, de repente como que me cuesta Los ignoro pues. No me cuesta hablar como de ellos, y todo. Y pues si Sí, no. O sea, una vez que él falleció, una vez que regresamos de allá y todo, pues, difícilmente yo quería hablar del tema, ¿no? Porque también me causaba esa sensación de: "¡ay! Ya no puedo".
Ujú. Sí, el aniversario. Ujú. Sí, claro. Ujú. Claro. No, sí, y es que fue mucho, ¿no? Y especialmente esta parte que te tocara a ti, te tocara decirlo una y otra vez, ¿no? A a tus familiares, ¿no? Desde su mamá, a sus hermanos, este, tu mamá y la parte difícil, ¿no? De decirle a al otro pedazo de ti, ¿no?, tu hermana. Esa parte es muy complicada, muy, muy difícil y fue algo, pues, superemocional que tal vez, como dices tú, ¿no? No Si te cuesta trabajo expresar tus emociones y hablar de las emociones, es totalmente normal esa parte, no hacerlo, pero, pues, es algo que puedes empezar a hacer poco a poco, ¿no? Y y realmente procesarlo, ¿no? Porque cuando no procesas todos esas todo, la noticia en sí y y la ausencia y luego, pues, no solamente eso, ¿no? Pero también, pues, al ser tú, al dar la noticia, fue, pues, cierta carga hacia ti también, ¿no? Porque, pues, todas las personas a las que le tuviste que decir, pues, estuviste ahí viéndolos cómo procesaban lo que las palabras que les estabas diciendo, ¿no? Así que esa parte es es difícil, ¿no? Es difícil hacerlo y, pues, también muestras que eres una persona fuerte, ¿no? Sí te tomaron a ti en cuenta para poder hacer y y y dar esa noticia también, este, pues, muy difícil, ¿no?, pero pues a lo mejor y puedes empezar a hacer esta parte, ¿no?, con la familia que tienes, de poder de cierta forma, em, celebrar la vida de tu padre, ¿no?, este, poder em, ¿no?, sentarte con tu familia y platicar sobre estas emociones junto con ellos, que también están procesando, ¿no? También es una ausencia para ellos y tal vez, si esa parte pueda, ¿no? Amortiguar esta parte tuya, ¿no?, de lo que tú estás sintiendo y empezar a trabajarlas un poco.
Exacto. Sí, claro. No, esa fue Sí, claro. Sí, claro. Claro. Sí. Sí, claro. Claro. Sí, claro, porque, pues, fue bastante bastante duro porque, mira, algo que a mí me me costó mucho trabajo <chuckles> como dejar atrás por el hecho de, pues, obviamente, como murió por accidente, alguien tenía que reconocerlo, entonces
Ujú. Oh.
el verlo así, fue lo que a mí me como que me afectó demasiado porque, pues, este hombre, o sea, para mí siempre era como que todo el tiempo traía un porte y siempre con camisa, bien perfumado y todo. Y aparte, pues, o sea, era un hombre enorme, medía como 2 metros y algo, mi papá, entonces, pues, yo siempre verlo tan fuerte y tan, ¿cómo decirlo? Tan lleno de vida, porque a él sí no le importaba, o sea, él, aunque estuviera enfermo, siempre lo veía superarreglado y todo, y era como parte de su personalidad, ¿no? Y verlo en ese estado fue como
Ujú. Sí. Ujú. Vaya. Sí. Claro.
fue un choque completamente de lo que yo conocía. O sea, y, pues, esa imagen de mi papá de verlo de ese modo, para mí fue lo que
Claro.
O sea, me sí, me dejó medio <chuckles> traumado, por así decirlo
No, sí sí, definitivamente, ¿no? La forma como lo describiste anteriormente, ¿no? Donde, pues, donde lo ves como un hombre grande, fuerte, ¿no? Bien vestido, bien perfumado. Pues, esa es la la imagen, ¿no?, que debe de quedar, pero al tener que hacer esa parte, ¿no?, de ir a reconocer su cuerpo, ¿no? Esa parte, pues, de repente, sí es un choque, ¿no?, este, tal vez sí, y puedas buscar, hay muchas terapias que se pueden hacer para poder, eh, no superar esta parte, pero eso mismo, ¿no? La forma como lo recuerdas, ¿no?, de de poder recordarlo. Hay hay muchas terapias que puedes intentar con un profesional. Una de ellas es esta parte de donde puedes, este, en una sesión, o varias sesiones poder cambiar un poquito esa parte del recuerdo, ¿no? De cómo lo recuerdas porque, pues, sí, al al hacer esa parte no no lo es imaginable, ¿no?, pero poder cambiar un poco, eh eh, esa parte de la mente de cómo lo recuerdas, ¿no?, para que lo puedas recordar de la forma como lo describiste anterior, ¿sí?
porque dolió. Claro. Sí. Sí, no, y fue horrible. Claro. Ujú. Claro. Sí. No lo tenía. Claro, y es que, o sea, esa, eh, te soy sincero. Yo ya lo había como dejado atrás, ¿por qué? Porque pues, igual yo yo jamás en mi vida había puesto una ofrenda de Día de Muertos. Yo vivo aquí en México y este año fue así de: "Okey, se la voy a poner", ¿no? Como una parte, como para recordarlo y no no sé porque solo nació esa sensación en mí. Yo jamás la había sentido y pues, lo hice y puse su foto, una foto que me gusta un buen de él, donde, pues, se veía superbien y todo. Y, pues, verlo también ahí, ¿que crees?, que se sintió bien feo, <laughs> o sea, lejos de sentir paz, o sea, fue así de: "Okey, estás en mi ofrenda de muertos"
Ujú. Ajá. Sí. Ujú. No, sí, sí, sí. Claro.
y fue como
Porque es fresco, ¿no? Y luego es el mismo mes donde falleció, es el mismo mes donde, pues, sabías que estaba que venía esta parte del aniversario porque tiene cierto significado, ¿no?, la parte del aniversario, ¿no?, especialmente el aniversario de luto y luego, pues, que se juntara esta parte del Día de Muertos como que lo hace real, ¿no? Al ver su foto porque, pues, uno tiene esa idea, ¿no? Del altar de muertos que es de las personas que ya no están, y a veces cuando no has aceptado esta parte y no has procesado todas estas emociones que vienen con ello, de repente verlo en el altar, pues, sí cae como un
Claro. Sí, muchísimo. <chuckles> Exacto. Sí, claro. Sí, fue como aceptar que ya no estaba
Sí, exacto.
y, ¿sabes?, creo que en ese momento, acepté que él ya no estaba, porque creo que ni siquiera lo había analizado. Ni siquiera había aceptado que él se había ido.
Ujú. Pues tal vez puedes buscar también otras formas de hacer eso mismo, ¿no?, de de ir a ¿no?, poniendo, ¿no?, un buen portarretrato con una muy buena foto, ¿no?, donde puedas poner una foto donde te recuerda cómo era, ¿no?, cómo era como tú lo recuerdas, ¿no? Me-me encantó cómo lo describiste hace un rato, ¿no?, de de con sus playeras bien, o sus camisas bien planchadas, bien perfumado. O sea, y y y tenerlo ahí, ¿no? Y y mantenerlo de cierta forma también presente en tu vida, aunque, pues, sabes que no está, ¿no?, pero, pues, recordarlo así, pues es bonito.
Claro. Claro. Sí, sobre todo. <chuckles> Sí, claro. Sí, claro. Y pues mira, también eso eso me gustó mucho. Creo que sí lo voy a hacer definitivamente. Sería bueno, pues, bueno tenerlo y, pues, es que una forma en la que yo eh, sabes, una forma en la que me he sentido un poquito mejor es que, pues él, pues cuando fallece y todo, pues nos entregan como sus cosas de todo lo que tenía, eh, no justamente cuando hubo el accidente, ¿no? Sino como cosas que él tenía, y pues entre esas cosas, venía una chamarra. Y la verdad es que la chamarra la uso todos los días, casi, casi cuando voy en mi moto, porque primero está supercalientita, y el frío ha estado horrible, y pues es como una parte de sentir como de sentirlo cerca.
Ujú. Sí, sí, sí. Oh, qué bien. Claro.
Y, pero, pues, te digo, que definitivamente necesitaba como aceptar que ya no estaba. Y gracias por escucharme. Creo que, ay, me siento liberado un poquito, bastante, porque creo que necesitaba platicarlo. Te agradezco muchísimo, y por tus consejos también están geniales, los voy a poner en práctica, porque sí me encantó. <chuckles>
Claro. No, sí, claro. <chuckles> No, sí, y sí debes de mantener esa parte viva, ¿no?, debes de contarle, ¿no?, a tu familia y deben de recordarlo, ¿no?, de de las de la forma positiva también, ¿no?, esta parte de de <chuckles> ¿no?, de describirlo, ¿no?, y mantenerlo también en la memoria de de todos, ¿no?, de todas las personas que lo querían y
Claro. Sí, claro. Sí, definitivamente es va a ser una buena forma de de hacerlo de nuevo. Te agradezco muchísimo. En serio.
No, sí, espero que estés bien. Cuídate.
Cuídate. Bye.